Ya berarti selain memang ya nomor 1 sih menurut aku kesehatan dan ke-2 baru kayak untuk estetik juga ya, Kak, ya gitu ya berarti ya, ya kesehatan dulu nah nah ini nih kalau, eee, lagi males banget ya kan, lagi sibuk kerja atau
<laughs> Iya Kak, bener banget tuh. Mhm.
eee, tapi udah ngerasanya tuh sibuk kerja atau tadi ya, lagi dapet gitu nah tapi apa nih jurus ampuhnya Kakak, biar ya setidaknya bergerak dah mau 3000 langkah kek gitu kan atau itu gima ada ini enggak?
Oke oke nah kebetulan kan aku kerjanya di kantoran gitu kan, Kak, dan aku juga ngekos gitu yang dekat kantor, nah aku tuh sengaja pilih kosan itu yang agak jauh lah dari kantor tapi aku tetep jalan kaki gitu, jadi misalnya dari mhm dari kosan ke kantor itu sebenarnya tuh kalau naik ojek tuh 5 menit udah nyampe sih, Kak, tapi aku jalan kaki. Jadi, kalau jalan kaki itu sekitar 15 sampai 20 menit dan itu aku bisa dapetin 2000 langkah gitu pas mau berangkat ke kantor gitu kan, terus pas pulang kan juga 2000 ya kurang lebih jadi aku bisalah dapat empat ribu langkah heeh gitu, nah sisanya itu aku biasanya kayak di kantor tuh, kalau lagi jam-jam kayak istirahat itu kalau habis makan siang nah aku tuh, Kak, suka jalan-jalan. Nah kebetulan di kantor aku tuh kayak ada kayak pantry gitu dan kita emang dikasih jatah snack gitu loh Kak, jadi kalau setiap jam kita emang ada jatah istirahat tuh kayak sejam gitu kan, nah sejam itu aku pakai kayak keliling-keliling, kayak ngehampirin temen-temen di tempat divisi lain sambil nyari-nyari snack gitu, Kak, jadi sambil jalan juga. Betul betul.
Oke. Yap. Oh, ya enggak naik kendaraan ya. Oke. empat ribu ya udah minimal ya. Oke. Oke, mhm. Ya. Oh. <chuckles> Ya ya. Memaksimalkan apa yang ada ya, iya iya iya mu bagus sih, Kak, memaksimalkan apa yang bisa tuh maksudnya itupun aja kayak di jengkeling kantor bisa mungkin nambah berapa ratus langkah gitu kan.
Mmm. Mhm, jadi kurang lebih kalau misal kayak gitu doang aku bisa ngumpulin sekitar 6000 langkah sih, Kak.

Kak ken eee, kenapa dipatokin 8.000 langkah? Kan ada, ada eee eee, studi gitu ya minimal kan 10.000 langkah atau mungkin ya kenapa nggak genapin 5.000 gitu. Kok bisa dipatokin 8.000 tuh gimana tuh cerita itu?
Mhm. <chuckles> Itu minimal Kak, minimal gitu kan, maksudnya heeh, bisa lebih, maksudnya tuh aku patokin pokoknya minimal harus 8.000 gitu baru boleh berhenti gitu atau mau lanjut juga nggak apa-apa, tapi kayak setidaknya aku udah capek kayak, eee, fase pertama gitu kan. Nah dari setelah habis jalan itu, kan itu kaki pegel-pegel ya Kak, pasti kaku gitu ya betisnya jalan jauh gitu kan, nah setelah itu aku lanjut dengan yoga Kak, tapi yoga tuh nggak lama-lama sih, cuman 20 menitan gitu, karena kan aku sendiri, sendiri Kak. Jadi aku ngelakuin itu sendiri di rumah terus tuh pakai yoga mat gitu lah, terus tuh lihat YouTube, heeh, betul betul.
Oh, bisa lebih, sering lebih juga. Oh oke, mantap. Oke. Iya. Iya. Wih keren! Sendiri atau memang ikut kelas, gitu? Oke. Oh iya eee, ikutin ini YouTube, oke iya paham paham paham. Nah, eee, berarti kan apa ya, bisa dibilang cukup rutin nih kalo memang, iya kedengeran lah orang kalo udah ada minimalnya, terus ada juga abis itu lanjut lagi-lagi yoga gitu, exercise yang baru. Itu Kakak emang dari dulu ini kebiasan ini, apa cuman 1 tahun terakhir misalkan atau memang gimana nih?
Nah kebiasaan itu aku bangun setelah aku tuh ngelakuin medical check up Kak, jadi kan di kantor itu kan ada medical check up, eee, tahunan kan, ya kan? Terus aku lihat hasilnya, di situ aku ngeliat kolesterol aku tuh tinggi, terus tuh gula darahnya juga tinggi, terus tuh kadar lemaknya juga tinggi gitu kan Kak, jadi kayak aku takut gitu, takut kena diabetes apalagi, eee, jumlah gulanya itu melebihi normal gitu kan. Nah, dari situ tuh aku langsung kayak aduh aku tuh masih pengen hidup dalam jangka waktu yang lama dan juga kondisi yang sehat, gitu kan, dari situ tuh aku bisa, eee, bangun rutinitas seperti itu, emang sih awal-awalnya itu berat ya Kak, cuman balik lagi kayak aku mau tetep sehat gitu.
Wah terba oke, iya iya. Paham, <chuckles> ya. Oke, ya. Mmm. Oke. Yap, hmm. Bagus bagus Kak, iya, oke. Iya.